À ce moment-là, moi, je lui fais confiance. C'est quand même mon meilleur ami, enfin, voilà. C'est ça, tout va bien.
Moui, jusque là, tout va bien.
Et en fait, avec le temps, plus le temps avançait et plus je remarquais des petits trucs bizarres, genre, un emoji avec des lunettes, heu, noires sur la conversation avec le gars du lycée donc heu, ça montrait qu'il y av on avait un meilleur ami en commun, sauf qu'il connaissait personne de mes meilleurs amis sur Snap, sauf, heu, du coup, bah, mon meilleur ami. Hem, je voyais aussi que mon meilleur ami ne me montrait plus jamais son téléphone. C'est-à-dire que, vraiment, à chaque fois, il il cachait et cetera. Après il me montrait un autre truc sur son tel, c'était toujours avec, heu, la main au-dessus des trucs pour la notif et tout, vraiment, enfin, il y avait un petit peu un truc qui s'était installé comme ça.
OK. OK. Oui, louche, très louche. <chuckles>
Ouais, je pouvais pas accéder à son tel ou quoi, vraiment trop bizarre.
Mmh mh.
Et hem et après, un jour, heu, ils ont été du coup, ils m'ont invité, pour une fois, à aller faire une activité, donc aller à la piscine. Sauf qu'à ce moment-là, je me lissais les cheveux. Du coup, c'est 90 € le produit pour le lissage. J'avais pas trop envie de tout casser en <chuckles> en allant à la piscine, du coup, heu donc ils savaient que je dirais: «Non», quoi <chuckles> et hem, en fait, à ce moment-là, bah, du coup, heu, j'ai eu un doute. Je me suis dit: «Eh, si mon meilleur ami, il y est?» puisqu'il répondait plus par message et en plus, la localisation, elle s'était arrêtée, il y a 1 heure, donc voilà, genre, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être un problème».
Mmh. D'accord. Mmh mh. OK donc c'était pas possible pour toi. Mmh. Mmh mh. OK.
Donc j'ai été voir à la piscine puisque c'était à côté de chez moi, heu et j'ai pas vu sa voiture sur le parking donc je me suis dit: «C'est bon. Je peux lui faire confiance et cetera» heu, du coup, voilà donc heu, après je suis reparti en lui faisant confiance, sauf que bah, du coup, spoiler alert, sa voiture était là et je l'ai pas vue. <laughs> Donc je pourrais le ouais. <chuckles> Heu
Mmh. D'accord. OK. Mmh. D'accord. Et mmh et donc après, comment ça ça s'est passé, cette histoire alors?
et au bout de Heu, à la fin, du coup, j'ai bah, du coup, c'était 1 an après le spa où en mode, j'étais en vacances ouais après, ouais, 1 an après le spa, du coup, j'étais en vacances à Paris avec ma meilleure amie et là, je voyais qu'il y avait plus trop de conversations, même que mes amis, mmh, du lycée m'envoyaient plus de messages. Enfin, c'était devenu vraiment embêtant et du coup, j'ai envoyé un message sur le groupe en disant comme quoi là ça devenait vraiment, heu, bah, trop pour moi. J'en avais marre de jamais avoir de réponse, que c'était toujours moi qui envoyais un message en 1er et cetera
Ah, oui, donc ça a duré dans le temps. Mmh. Mmh mh. Mmh mh.
et hem, bah, du coup, j'ai commencé à recevoir des messages individuels un petit peu insultants en me disant comme quoi mes limites d'amitié, c'était vraiment pas ce qu'ils voulaient, heu, qu'eux, ils étaient pas comme moi. On n'avait pas les mêmes valeurs et cetera. Enfin, vraiment des trucs de fou, hein, genre, je me suis dit: «Mais quoi?» Enfin, voilà et d'un coup, un groupe, heu, Messenger qui s'est créé avec, du coup, l'ami du lycée qui m'envoie un un message en me disant: «Ouais, heu, mon prénom, virgule, hem, ça fait 1 an que je vois, bah, du coup, le le prénom de mon meilleur ami, heu, toutes les semaines et cetera. Ça fait 1 an qu'on fait des trucs dans ton dos et cetera» enfin, vraiment il m'explique tout, en fait.
Mmh. D'accord. D'accord. Mmh. D'accord. OK, donc heu, toi, tu l'as senti comme une trahison, je suppose. Enfin, tu es on peut presque parler de tromperie dans ton cas, enfin. Vraiment, heu, tout le monde t'a menti, en fait.